Bueno, mm, un poco de todo, ¿sabes? Eh, a mí me encanta la música, tengo muchísima variedad de música en en mis playlists, eh, y bueno, aunque no soy muy fan de del reguetón o ese tipo de música, que es como precisamente la que se escucha, la aceptada socialmente ahora mismo. Em, no diría que lo escucho por presión social, sino por necesidad social, ¿no? Mut muchas veces, pues, o sea, no sé, tú te vas de fiesta y así, sí no te sabes ni una canción, pues, te la pasas ahí sentada amargada, entonces, no sé, así toca saber unas que otras. Mm, las recomendaciones del algoritmo sí me gustan mucho, y muchas veces sacan buenas recomendaciones. No me gusta el almorit algoritmo de Spotify, me gusta más el algoritmo de YouTube, me parece que saca mejores recomendaciones. A veces siento que el de Spotify me mantiene como en una burbujita, y normalmente me muestra canciones que no me gustan, o que me gustaron hace mucho tiempo y y ya no me gustan ujú. Entonces eso me pasa con Spotify. Pero
Ah, okey. Muy bien. Muy bien, entiendo, entiendo. Pues, sí. Sí. Ay, qué bien. Sí, sí. Entiendo, entiendo. ¿Ya no? Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, puede ser también porque el algoritmo de YouTube es más viejo, y puede ser como te conoce por más tiempo, porque YouTube es más viejo que Spotify. Entonces, en ese caso, puede ser que tenga, pues, eh, más información sobre ti. Por eso tal vez te conoce mejor, puede ser.
Sí. Sino que, ¿sabes? Mira, yo Spotify lo tengo, como te contaba, como desde 2017. Y, ¿qué pasó? Que yo siento como que Spotify se quedó en esa época mía y, <chuckles> se quedó como allí, ¿sabes? No no se ha dado cuenta que que mis gustos han en han evolucionado mucho. Entonces no, o sea, Spotify es mi vida entera, yo, mm, pago pago plan de de Spotify Premium, o sea, a mí no me puede hacer falta el Spotify definitivamente, simplemente lo utilizo para armar las playlist, y tener la música accesible y y descargada. Pero cuando quiero encontrar música, sí, usualmente me voy a YouTube, mm, o me voy de vez en cuando en recomen a a recomendaciones, aunque normalmente te digo que soy yo la que tiene, eh, infinidad de canciones y recomienda canciones, así que.
Claro. Entiendo, entiendo. Pero, ¿lo usas aún? Ay, perfecto. Ay, que Ah, excelente. Ah, claro, claro. Muy bien, muy bien. ¿Y sientes que las playlist ya no son solo para escuchar, sino también como que para presentante a a ante los demás? Tu identidad, tu Instagram, followers. ¿Crees crees que es algo así?
Total.